Ano, ay hindi naman siguro muntikan yung muntikan parang pati kasi sa 'di ba sa text 'di ba laging may mga paalala rin naman yung mga bangko natin, ganyan. Ano
Oo. Mm. Mm.
eh parang gayang-gaya din yung nanggaling siya mismo yung pangalan mismo ng bangko, dun talaga nang galing. Tapos, 'di ba minsan may mga link, ganyan. Eh dun talaga siya mismo kaya grabe yung pagtataka ko. Tapos yun, pero biglang pagdating na nakaramdam parang nung pag-click ko nakaramdam na ako ng medyo kakaiba. Oo, buti hindi ko natuloy. Pero ang galing kasi kahit yun talaga 'di ba, pag nag may message naman sila hindi naman sa mga yung parang, iba-ibang number nakalagay sa pangalan din dun yung pangalan ng institusyon, yun, ganon. Oo, pero biglang kakaiba kasi parang um saka ko lang na na natunugan parang, may hiningi na hindi naman kadalasang hinihingi.
Oo. Mm. Oh. Na ano man. Oo. Mm. Oo, yun talaga yung pangalan? Oo. Kinutuban ka na. Oo, hinihingi. <chuckles> Tama, tama.
Yun. Pati yun nagagamit grabe talaga.
Mhm, pero buti na iwasan mo, ah. Nakutuban mo.

Kaya nga. Yung gusto mo rin naman siyempre silang matutong gumamit ng internet, ng teknolohiya para nga naman kasi 'di lang siyempre may marami rin namang naidudulot, pero yun may pag-i-ingat pa din talaga.
Mm. Oo. Talaga, dapat talaga 'yan hindi mawawala kasi lalo na yung mga matatanda, 'di ba, hindi naman sila masyadong marunong sa internet, so, madali talaga silang maloko.
Mm. Oo.
Lalo na yung ano ngayon napapansin ko yung AI 'di ba, napapansin mo ba yun?
Totoo. Mm, ayun isa pa yun, yung mga may ano nga yung tinatawag, yung deep fake na akala mo siya talaga, bo boses nilalapat lang pala yung ibang tao. Grabe, oo.
Mm. Oo. 'Di ba? Sa unang tingin parang totoong totoo, eh, 'no?
Totoo.